Ừm. Ưm, vậy thì hiện tại á, thì ví dụ như là bạn đang cảm thấy, kiểu, điều gì khó khăn nhất cho bạn khi mà bạn bây giờ bạn đang muốn, kiểu, bắt kịp nhanh á, rồi lượng kiến thức khổng lồ như vậy, rồi cái quy trình học đại học nó cũng khác hẳn so với quy trình học cấp 2, cấp 3, cũng như là ví dụ như học đại học thì các bạn bạn sẽ có các lớp tín chỉ, và các lớp học, ờ, học riêng, tức là mình sẽ có các bạn h các bạn cùng lớp khác hoàn toàn hoặc là không phải là một lớp đi liền tù tì cả 3 năm cấp 3 của bạn ấy, thì bạn có bao giờ bạn nghĩ và bạn mong muốn việc là, à, mình cũng mình cũng cần một người bạn thân ở đại học như là một người bạn thân ở cấp 3 không?
Ừm, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ cần có những người bạn giống như vậy. Tại vì, ờ có thể là mình sẽ không học cùng lớp với nhau, nhưng mà mà nếu mà học các lớp thì mình cũng có thể trao đổ trao đổi cũng như là hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc, ờ, các vượt qua được các môn học.
Ừm.
Cũng như có thể, a, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cái việc đi hoạt động chung ở trường hoặc là tâm sự này nọ thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn đối với mình.
Ừm. Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Mình thì mình nghĩ là đã ngoài việc ví dụ như là học ở trên lớp rồi cố gắng bắt nhịp nhanh như vậy thì ví dụ như là trường đại học nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động liên quan đến câu lạc bộ này, rồi hoạt động đoàn này, hoạt động đội thì mình nghĩ là bạn có thể xem xét cân nhắc là đăng ký vào những cái hoạt động như vậy vì là, ưm, vì mình cũng vừa phải qua tháng nghỉ hè nó cũng dài, mình cũng phải tập trung, học xong là mình cũng đã, gọi là, hoàn thành dấu mốc rất là quan trọng cuộc đời là đã rất là đáng khen rồi và rất là tốt rồi. MÌnh nghĩ là cả cái khoảng thời gian ngồi đã chạy rất là nhanh thì bây giờ mình có thể chút, ừm, cố gắng hết những cái, a, những cái sự ở trên trường đại học tại vì trường đại học sẽ có rất nhiều cái sự kiện, rồi các câu lạc bộ xem như thế nào. Có thể sẽ khôi phục chút vì hiện tại là nếu mà bạn đi ngủ vào giờ đi cũng khác bên học đại học nó cũng không phải như cấp 3, không phải là ngày nào phải học chẳng hạn. Tuy nhiên thì đúng là từ 1 giờ mà đi ngủ thì